Yung sa dati talagang sa lyrics talaga sila nag i-invest 'yon ng quality.
Mm, mm. Oo, totoo 'yan, kaya hindi man kaya lahat tapos ngayon yung ang tatanda na nila kasi ngayon ano, tapos yung mga naglalabasan ngayon. parang hindi mo rin talaga mawawala lalo na meron nga akong isang kanta na gustong-gusto ko na akala ko yung meaning niya, eh, ano, ah, pang-love song lang na ordinaryo parang "Is it okey to call you mine?" Yung gano'n, parang parang kanta pala siya sa ano, sa kabit parang gano'n yung gano'n pala yung ibig sabihin niya, oo di ba? Parang akala mo puwede mo siyang ipangharana sa babae <chuckles> gano'ng tipo dati, pero no'ng na-realize ko pa parang iba pala yung lyrics nito yung mga gano'n. Oo, hmm.
Oo. Oo. 'Yan. Oo, gano'n. <laughs> Ay, oo oo. <gasps> Di ba. Oh. May babae, iba pala yung meaning. 'Yan yung mga ma mindblowing moment mo na, "Ay parang ang saya-saya nito nitong pinapakinggan ko nung bata ako tapos eto pala meaning nito." Ganun.
Mm. Mm. Oo, totoo yung ngayon kasi parang ang obvious na kasi pag may isang kanta na alam mo na yun, na yun, eh, 'no parang dun na natatapos kaya nga nagustuhan ko rin yung Eraserheads kasi may mga kanta sila talaga na ang hihihiwaga. Hanggang ngayon kahit ako'y di ko pa rin maano yung bahala ka na siguro kung anong meaning mo dun sa kanta na yun, yung mga gano'ng tipo, hindi siya obvious, mm.
Oo. Para sa'kin 'yang iyang Eheads na 'yan siya siya sila talaga yung GOAT ng Pilipinong banda, eh, oh.
Mm, di ba? Hindi lang naman dahil sa music nila, eh, dahil din sa paraan nila ng pagsusulat, eh, dun din naman ako naano, eh, ikaw pa namimili ka ng banda siyempre hindi lang naman sa maganda yung tugtog sikat, di ba? Parang nagugustuhan mo din kasi dahil din sa lyrics nila yung parang sila gumawa ng kanta ,di ba? Mm.
Oo, tama. Oo. Mm, ah, nakaka-relate ka rin, so 'yon.
Oo, naalala ko nga yung "Simple Plan," gustong gusto ko yung unang album nila ang gustong gusto ko yung kasi puro ganda parang about sa humanity yung mga gano'n, yung kanta nilang "Crazy," gustong-gusto ko yo'n, eh. Parang Is everybody going crazy yung gano'n parang about sa society talaga yung tema. Mm.
Ayan. Oo "Simple Plan" din. Ah. Ah. Gano'n gano'n yung mga tema dati ng mga banda noon. Oo minsan, ah, 'yang Linkin Park gano'n din. Oo, ah, Incubus meron din silang kontrol naman sa government.
Mm, di ba makabuluhan, di ba? <chuckles> Eh. Hmm, di ba? Mm, Incubos din di ba? Tsaka yung hmm, tama, tama. <sniffs> Ganda, gaganda ang gaganda makinig ng mga musika dati. Ako talaga na na-struck ako sa generation na yun ng music. Nakikinig ako ng mga bago pero nai-stuck pa rin ako sa 90s, early 2000 do'n pa rin talaga ako. <laughs> Mm, mm, kaya nga iyan. Uy, ang ganda na napagkwentuhan natin ngayon. Hmm, relatable talaga, hmm, nag-enjoy din ako. Maraming salamat sa'yo, ah. Mm, ako bago nga bago nga matulog nakikinig pa kong musika pangpatulog ko 'yon, eh. <chuckles> Ayan, sige paalam sayo.
Mm. So, 'yon mara <chuckles> Oo. Same ako ako rin batang 90s talaga ako, eh. Oo, relatable. Maraming salamat pre nag-enjoy ako, oo. Maraming salamat at chill-chill na lang. Oo, same year 'yan. Maraming salamat ulit, magandang gabi.
Gandang gabi rin.